Yani o, ııı, k kaydırmak, o başparmakla yapılan o hareket o kadar ııı, basit ki ve, eee, gerçekten bunu bulan insan n belki bir ödül almıştır ya da alması gerekiyordur bu açıdan. Ma Yılın manipülatörü gibi. Yok, onun bir suçu yok gerçi. O cool arayüz tasarımcısı olarak insan bedenine uygun olacak şekilde uygulamaları tasarlamışlar. Ama bu hareket o kadar eee, basit ki kaydırmadan duramıyorsun ve her zaman bir sonraki videoyu bilmediğin için ister istemez diyorsun ki "1 tane" kumar bağımlılığına dönüşüyor ya, 1 tane daha, 1 tane daha diye. Hatta 10 videoya gidip 1 tanesinde bulunca diyorsun ki, "A, ne güzel bir videoda güldüm sonraki videolarda da gülebilirim ya da eğlenebilirim." neyse artık. Dolayısıyla senin dediğin noktaya geliyoruz. Gerçekten haklısın. Bu sadece kısa videolarda yani bu reels denilen kısa video formatında değil, aynı zamanda başka mecralarda da Spotify'ın yayınladığı raporlarda, eee, şey gördük 2023'te: Dinleyicilerin ezici çoğunluğu bir şarkının ilk 15-20 saniyesine göre karar veriyor şarkının gerisini dinleyip dinlemeyeceğine. Dolayısıyla artık, ııı, bu durum no ne hâle getiriyor müzik endüstrisini? Bütün şarkılar ilk başta vurucu başlıyor, ondan sonra, eee, nasıl diyeyim durgunlaşmaya başlıyorlar. Eskiden öyle değildi. Bin dokuz yüzlerin başında ya da ortasındaki hatta sonlarına doğru şarkılara da bak. Girizgâhlar hep çok uzundur. Yani sen beklersin o şarkı "bam" diye bir girsin de bir başlasın diye. Ama şimdi öyle değil. Direkt, iii, nakarattan giriyor adam <chuckles> yani şarkıya.
<chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. <chuckles> Bağımlılık yaratıyor. <chuckles> Evet, kesinlikle. <chuckles> Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Çok ilginç. Gerçekten. Şekil alıyor. Evet. Hı hı. Peki. Hı hı. Bir türde başlasın. Evet, kesinlikle. Hı. Aslında yapay zekâ özellikle bu algoritmaların, eee, artmasıyla birlikte aslında müzik zevkimizde de belki, eee, bir değişim hatta belki bir evrim n niteliğinde, eee, bir sonuç da olabilir belki ilerleyen Hı hı. Hı hı.
Ya tabii ki. Ama insanlar yapay zekâya çok yükleniyorlar ya. Bu hani günah keçisi gibi bellediler bence yapay yapay zekânın bir suçu yok arkadaşım. Yapay zekâya sen neyi verirsen o onu yapıyor o kadar. O bir algoritma. Karmaşık bir algoritma. O düşünebilen bir varlık değil.
<chuckles> Peki Evet, ilerleyen yıllarda böyle, eee, ya yapay zekâyla çıkmış veya, işte, yazılmış eserler hatta belki kişiselleştirilmiş, eee, müzik zevkleri belki, eee, yapay zekâyla birlikte ya da, işte, bu algoritmaların, eee, önerisiyle de, eee, şı kendi şarkılarını üretme belki de olabilecek. <scoffs> Böyle bir durum da olabilir. Hı hı. Peki Spotify ııı, da da mesela Spotify'dan da bahsettin oradaki algoritmalarla, aaa, neler değişti? Orada bir platformda fark ettiğin, eee, ııı, bir değişim oldu mu? Özellikle de, eee, bir dönem hep böyle hep aynı tür içerikler önerilmeye başlanınca sen nasıl hissediyorsun?
Evet. Doğru. Anladım.